Cũng hợp lý nha, mà mình thấy có những cái loại gạo lứt, kiểu, kiểu như là, hơi nâu nâu, rồi có loại tím tím á, thì với lại đỏ đỏ nữa, cái nó có khác nhau hông? Hay là tùy vào cái chủng loại gạo, hay là chỉ có một cái loại gạo lứt thôi?
Ừm, có nha. Đó là các chủng loại khác nhau ấy. Ví dụ như mà cái gạo lứt mình đang ăn là cái gạo tím than, cái gạo đấy thì nó sẽ nhiều chất xơ hơn gạo bình thường ấy. Thứ hai là cái gạo đấy thì nó cũng, ờ, nó cũng ra cho ra cái màu sắc nó tím than, trông nó rất là đẹp mắt. Còn cái gạo mà nó, kiểu, hơi nâu nâu, đỏ đỏ ấy, thì gạo đấy gọi là gạo lứt huyết rồng. Cái gạo đó thì cái dinh dưỡng nó cũng gấp đôi gạo thường luôn. Nên ăn cái đó thì, ờ, rất là dễ bị tăng cân nha, chứ không phải là gạo lứt nào cũng dành cho người giảm cân đâu.
À! À! Hợp lý ha. Ừm. À! À, vậy là cái gạo của bạn tím than màu đẹp, mà nó còn, à, dẻo hơn cái gạo huyết rồng nữa, đúng hông? Ờ, trong cái quá trình mình nấu ăn á, mình có, ờ, cái gạo mà vo gạo cơm mình có nấu với nước thôi, mình có thêm muối, đường gì hông? Hay là mình cứ để ngâm nước xong rồi nó nở thành cơm bình thường thôi?
Ừm, đúng rồi.

Ừm, thế thì cũng có rất là nhiều cái mẹo để mà giúp chọn lựa cái ức gà sao cho nó hay và nó ngon rồi đó. Thế thì thường á, thời gian đi chợ của bạn là vào cuối ngày hay đầu ngày, bạn thường là mua cho cả tuần luôn hay là mua trong ngày thôi bạn?
Ừm, thực ra mình là một đứa, ờ, cũng khá là bận rộn ấy, thành ra là n một tuần ấy, mình chỉ đi chợ tầm khoảng 3 lần. Ừm, trong 3 lần ấy, thì mình có thể mua đồ ăn trong vòng 1,2 ngày nè. Ờ, ví dụ như mà đi mà mình đi siêu thị mình mua ức gà ấy thì mình sẽ mua tầm, ừm, vài lát ức gà, sau đó là mình sẽ mang về nhà mình hút chân không và mình để trong tủ lạnh. Ờ.
Ừm. À, rồi.

Ừm, đúng rồi, thực ra là cái món gạo lứt ức gà thì, ờ, ngoài gạo lứt với lại ức gà áp chảo ra thì mình có ăn hành hành baro nữa, mình rất là thích ăn cái hành baro, thành ra là cái lúc mà mình, ờ, áp chảo ấy thì mình hay thái một cái cây hành baro vào mình ăn. Canh thì mình có thể, ờ, tận dụng mình, ờ, lấy một ít miếng ức, sau đó là mình nấu với canh bí đỏ hoặc là mình nấu canh bí xanh, nó cũng rất là ngon.
Ừm, vậy đó ha. À, tới tùng tận dụng và kết hợp được rất là nhiều ha. Thế thì, ờ, mình cũng tò mò về cái quy trình nấu món, ơ, cơm gạo lứt ức gà của bạn lắm á nha. Bạn bắt đầu cái với cái thành phần nào nhất, là cơm trước hay là mình chế biến, ơ, ức gà trước hả bạn?